Oo, siyempre bawat ano parang bawat pangyayari sa buhay ko nahihirapan akong magdesisyon diyan, eh, kung tuloy ko ba 'to, tama pa ba 'to o mali na, ah, parang toxic na ba 'to, ganon? Pero ano lang, ah, para sa'kin talaga hangga't, ah, wala akong natatapakan, wala akong nasasaktan, do'n ako nagpo-proceed sa alam kung, ah, tama para sa'kin, mm.
Mm. Mm, mhm. Ah. Oo, oo. Mm. Mm. Ah. Do'n ka, do'n mo inaano yung binabase yung desisyon mo 'no?
O oo na basta wala 'kong matapakang tao, wala akong maano diyan maalipusta, 'yon. Ano ako do'n, go ako do'n at, mm, ikaw gano'n ka din ba or may iba kang tactic?
Tama, tama. Hmm, mm. Oo, tama naman. Ah, hindi sang-ayon din ako do'n, eh, pero 'di mo kasi maila maiiwasan na magkaro'n nang ah kahit an ano yung i-decide mo, eh, talagang mayrong masasaktan 'di ba? <sniffs> Um, siguro pagka gano'n nalang ang sitwasyon, eh, mas mainam na, ah, lapitan mo yung mga taong pinagkakatiwalaan mo para ba malaman kung ano yung perspektibo nila sa ganong sitwasyon, 'di ba? Oo, kumbaga maging, ah, yung sarili mo i-open mo na rin na kung kasi na kung nahihirapan ka naman na hindi naman siguro masamang humingi ng tulong, <sniffs> ah, kasi yung mga perspektibo ng iba ma magiging kumbaga magiging factor din yon no, go do'n sa gagawin mong desisyon.
Mm. Oo. Totoo naman na, eh. Mm. Ay, sabagay 'no, maging open din talaga tama, tama naman. Tama. Mm, maging stepping stone din 'no, para ma tama para do'n din sa desisyon mo para ma-improve or, mabago sa future din, tama naman nga.
Oo. Oo, tama. Ah, hindi hindi rin kasi talaga maiiwasan na minsan, 'di ba may maco-compromise ganyan, may magpaparaya, eh, I can kung ang gano'n na nga lang talagang mag-seek tayo ng advice sa mga kaibigan mga nakakatanda, sa mga may karanasan 'di ba?
Mm, tama. Mm. Oo. 'Tsaka, oo 'tsaka sa malapit sa'tin 'no basta ano lang, ah, hangga't alam naman natin na wala tayong nasasaktan, talagang ano, go lang tama 'yon. <laughs> At 'tsaka masaya tayo 'no?
Oo. Oo, ah Oo, do'n naman talaga do'n na parang, 'yon din naman ang puno't dulo basta walang nasasaktan at natatapakan na tao.
Mm. Oo, kaya nga, um, nag-enjoy ako sa mga na-share mo sa'kin ngayon, ah, mm. Salamat ingat ka.
Mm. <chuckles> Sige-sige maraming salamat, ah, nag-enjoy din ako sa mga oo, salamat, paalam.

Aha, maganda yan, ah, <chuckles> para sa 'kin ano, ah, tinutukoy ko yung tama at mali sa aking buhay kapag halimbawa, ah, 'pag al 'pag hindi ako nakokonsensya feeling ko at tama yung ginagawa ko, oo nasa tamang landas ako. Gano'n, mm, at saka yun nga, ah, 'pag mali naman siyempre nakakaramdam ako diyan ng yung pagdadalawang isip.
<chuckles> Oo. Mm, mm. Hmm, tama tama. Oo.
Oo, para sa 'kin gano'n, gano'n ko siya i i-categorize oo, mm, 'pag may duda talaga parang alam kong may mali, eh. Eh, kapag alam kong nasa tamang landas, ah, wala parang walang problema, magaan gawin, mm, magawaan desisyonan ikaw gano'n ka din ba or may iba kang tactic? Mm.
Pagka na nagdududa ka 'no, gano'n. Mm. <scoffs> Tama. <laughs> Oo, tama tama. Tama sang-ayon naman. Ah, yung ano yung siguro pagdating sa konsensya pareho tayo, eh, kung ako naman ang tatanungin, eh, yung konsensya ko 'pag parang ginagamit kong gabay 'yan, um, kumbaga kapag nararamdaman naman ang konsensya ko kung ay, um ah, ibig ko sabihin kung makokonsensya naman ako sa gagawin ko 'di ba pa <sniffs> malaki ang posibilidad na hindi yun tama na <chuckles> Oo, um, 'di ba nga dati uso sa commercial yung nagsasalita yung konsensya siguro gano'n din do'n sa aspeto ng buhay, ah, pagka may gagawin kang mali hindi mo namamalayan, eh, binubulungan ka pala ng konsensya mo 'no?
Oo, hmm. Mm. Oh. Mali. Oo. Ay, tama ka kahit ako din, eh, ganyan talaga konsensya 'no? <laughs> Tama. Mm. Tama. Mm, best example talaga yung nasabi mong yun yung may bumubulong sa left and right, <snorts> tama tama. Oo.
<chuckles> Oo, tama tama, ah, siguro isa pang, ah, punto na, ah, ginagawa ko, ah, iniisip ko kung makakasakit ako ng tao o makakatulong ba yung gagawin ko. Um, siyempre kung makakatulong naman, eh, malamang sa tamang bagay yun 'di ba, <sniffs> eh. Mm, kung ano naman um, kaso minsan kasi mayro'n tayong mga bagay na akala natin tama tapos, ah, nakakasakit pala 'di ba? <sniffs> Ah, siguro pagka ganung pagkakataon naman, eh, talagang lalaliman mo lang isip mo, talagang iisipin mo yung mga posibilidad na mangyari kung ano ba yung mararamdaman nila 'di ba, <sniffs> ah. Oo, <sniffs> um
Oo. Ay, o Dating niya, ah. Mm. Oo tamang landas pa. Ah, oo tama. Mm. Oo, parang ano 'no, oo. Parang ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon nila kung matutuwa ka ba kung sayo nangyari yun, parang gano'n ba? Oo.
Tama. Tama. Oo, eh, tama. Ah, i isipin mo kunwari sa'yo nangyari yun 'di ba, <sniffs> kung matutuwa ka ma masisiyahan ka ba o masasaktan ka 'di ba, <sniffs> ka posibleng, oo mas ah, maganda maganda siguro gano'n yung gawin para matukoy natin kung ano ba yung tama a at mali sa ginagawa natin sa buhay 'di ba?
Mhm, tama naman. Kung okey lang sayo 'no. <chuckles> Tama. Mm. Tama, tama sang-ayon ako sa'yo.